Eh ben, écoute, hem, j'ai envie de dire dès qu'on a une douleur qui devient qui dure, une tension qui dure, heu, plus que, heu
Mmh mh.
que quelques jours, plus qu'une semaine, je pense qu'en fait, il faudrait aller voir dans l'idéal, <laughs> quelqu'un qui va, heu, ou faire un massage, je sais pas des mouvements ou alors, heu, faire des conseils pour, hem, adapter ses mouvements, tout ça, dans l'idéal, hein et en en fait, moi, je l'ai pas fait du tout, malheureusement, mais heu, un peu pour, heu
Ouais. Mmh, d'accord. OK. Tu dis, malheureusement, parce qu'en fait, ça t'es déjà arrivé d finalement, d'avoir quand même un un un souci que tu sois allé trop loin et heu et tu aurais tu t'es dit, après coup: «J'aurais peut-être dû consulter?»
J'ai jamais eu de de vraies blessures à cause de mon entraînement, mais heu, j ouais, des petites blessures, c'est-à-dire, pas des blessures qui nécessitent d'aller à l'hôpital ou de porter un bandage mais des c'est-à-dire des des faux mouvements qui m'ont laissé
Mmh mh. Des petites blessures qui qui nécessitent d'arrêter un peu, quoi, de stopper, c'est ça?
ouais, qui m'ont qui où j'ai senti une douleur pendant plusieurs jours, dans le dos ou dans dans l'épaule, ce genre de choses, heu, au niveau des lombaires, je me suis dis: «Ah! <tsk> Là, ça pique, heu, <laughs> c'est quand même pas terrible», et des fois, ça peut laisser des douleurs, heu ouais.
Ouais. D'accord. <chuckles> Ouais, ouais, je comprends. Et dans ton entourage dans ton entourage, tu as tu as des personnes qui sont moins, heu moins à l'écoute que que toi et qui seraient, heu qui seraient moins raisonnables et heu, qui qui du coup, auraient des petits soucis? C'est arrivé?